Ờ hông, đúng nghĩa là chỉ có một mình cô ấy thôi đó, à hông, thực ra thì còn một người nữa thêm người nữa cũng là bạn cấp 2 luôn. Nói chung là hai người này sắp tới là mình gặp trong cái đám cưới nè. Ờ.
Có một mình cô ấy luôn? Trời ơi! À! À, rồi, mình kể mình nghe thử xem!
Thì, à, hai cô bạn này học chung với nhau ở trong lớp chuyên hồi cấp 2, nhưng mà hai người này hồi đó hay bảo vệ mình lắm tại vì mình nhỏ con với mình yếu á, hay bị bắt nạt nữa. Ờ, nên họ mạnh mẽ lắm kìa! Thì cái cô bạn, à, hồi nãy mình kể tên là A ha! Cô bạn A đó thì sau này á, học đại học ở một cái trường cũng khá là có danh tiếng, sau đó cô ấy ra vừa tốt nghiệp luôn, cô ấy làm việc gì bạn biết hông?
Ừm, vậy hả? Ờ, rồi sao? À, rồi. Ừm. Làm gì vậy?
Cô ấy làm trong đài VOV á.
Trời ơi! Rồi làm trong đài truyền hình của quốc gia luôn, rồi sau đó thì, ờ, ờ, công việc hay là một cái, a, ưm, cái nào đó nó ảnh hưởng đến cái bạn và bạn cảm giác rất là ren tị luôn?
Đó! Thì đó, nội cái chuyện mà cô ấy vừa ra trường là có việc làm mà còn lại còn làm ở trong đài VOV nữa. Trời ơi, hết nước nước chấm luôn đó! Sắp tới cổ lấy chồng nè, coi như là á hả, sự nghiệp thì vững vàng, rồi có cuộc hôn nhân viên mãn nữa thì còn gì để chê, đúng hông? Hổng ghen tỵ mới là lạ đó. Còn cô bạn thì đó. Và cô bạn B kia á ờ! Mà đã vậy nha, cô bạn B này á, thì phải nói nha ngày xưa, từ ngay từ hồi cấp 2 rồi, đẹp lắm luôn, được coi là hoa khôi của trường á.
<laughs> Trời ơi! Ừm. Đúng rồi. Trời ơi! Thực sự rất là may mắn luôn nhỉ? <sniffs> Ừm. Ừm.